Oye, ¿podrías platicarme de qué prendas usas según tu estado de ánimo?
¡Uy! Yo sí soy de esas que a como me siento me visto, eh, es es gracioso. Pero, fíjate que clásico. O sea, ahí te va, para no irte tan lejos. Clásico, estoy deprimida, no me quito la pijama.
Sí. Mm. Claro.
O sea, como trabajo en casa y todo eso, cuando estoy así depresiva, ni la pijama me cambio. Eso es síntoma de que
Es que es difícil salir de de ahí, ¿no?, hasta como de arreglarse uno mismo, me imagino.
Pues fíjate, que sí lo hago, ¿eh? No te voy a decir que me pongo acá de pipa y guante, pero t eh, venden unos conjuntitos que son tipo pants, que son muy monos, mm, que salieron muy de moda justo en la pandemia, que es ropa supuestamente muy comfy, muy confortable, pero, que no es pijama, pues, aunque pudiera pe pudiera uno pensar que es pijama porque están supercómodas, y están así como calientitas y arropaditas.
Ajá. Sí.
Entonces, he estado intentando comprarme de esos, tengo unos 4 trajecitos de esos. Enton esos son los que me pongo de diario, porque me sigo sintiendo cómoda, pero ya para mí mentalmente es que ya estoy trabajando, ¿sí me explico?, me da como esta sensación de que ya estoy haciendo algo aparte, para que como cuando salgo a trabajar.
Sí. Ah, pues está muy bien, porque yo pensaría que te costaría más como desconectar, ahora sí, de la cama, o del o de estar descansando con ese tipo de ropa porque, pues, es tan cómoda que igual y cuesta poquito más, este, activarse, ¿no?
Pues, no porque se ve bonita, o sea, no c no sé cómo explicarte, es es ropa que tiene tipo pants, pero, el el la sudadera está bonita, no es una sudadera normal, ¿sí me explico? Entonces, si te llegas a poner unos bue unos tenis bonitos, o algunos hasta zapatos de salir y le pones un ac accesorios, se ven bien.
Ah, muy bien, ya ya pasa como un conjunto deportivo normal, ¿no?
Sí, sí, sí, sí, entonces sí pareciera que que estás saliendo a otro lado. Y te digo, no estás acá de pipa y guante, de hecho te soy honesta, pues, co si, como no la uso para hacer ejercicio, cuando hago ejercicio ocupo otro tipo de ropa, pues, yo hasta me lo pongo 2 veces, ¿eh?, no seguidas, pero ahí lo guardo, lo ahora sí que lo oreo y me lo vuelvo a poner a los 3, 4 días, porque como estoy aquí encerrada en la casa, pues, nadie se da cuenta. Pero, yo sé, yo sé, con que yo sepa, ya para mí es más que suficiente.
Ajá. Sí, claro. <laughs> Y ya pesa ahí para ti. Oye, por ejemplo, ¿te ha pasado que te pones esa ropa, y de repente tienes que salir de casa y no te cambias, o sea, no sé, que tengas que recibir algún paquete, o que tengas que ir a comprar algo rápido?
As No. No, no, no porque te digo que si le pones cualquier cosa se ve bien. Entonces, igual y es que no no ¿cómo te diré?, en parece ropa de salida, pues. Es que salió mucha ropa de esa después. Si tú vas a Zara te vas a encontrar esos conjuntos, ¿sí me explico?, y si vas a H&M también vas a encontrar esos conjuntos, pero esos conjuntos fueron hechos especialmente para pandemia. Fue cuando se pusieron de moda.
Ajá. Sí. Sí, para estar en casa y aún así verse bien, ¿no?, casual.
Entonces Sí, o sea, a a mí me da este set mental de que estoy trabajando. Y ya con eso me siento satisfecha.
Oye, y por ejemplo, bueno, me dices que hay días en los que estás desanimada, ¿no?, y tal vez, esa es la ropa, la que me das a entender que ocupas que, aunque no tienes tantas ganas de arreglarte, aún así sabes que te queda bien, ¿no?
Ujú. Ujú.
Y por ejemplo, hay un día que tienes mucho ánimo, que estás con con mucha actitud, ¿qué qué es lo que sueles vestir?
Pues, a lo mejor es esta misma ropa que te digo que es muy cómoda, nada más que ya me arreglo, ya me pongo unos aretes, ya me cuelgo unas pulseras, ya me pongo un anillito, ya me pongo las chapitas, o sea, ya le meto más producción.
Más producción, sí, justo. Y
Ajá, literal, ya le meto más producción. Si ando de muy buen humor, le meto mucha producción y, por lo regular, cuando ando de muy buen humor, también me levanto más temprano, cosa curiosa, ¿no?, este, porque cuando estoy así tristona, pues, la verdad es que cada vez me levanto más tarde. Pero, eh, cuando duermo bien, que que son pocas veces que yo tengo un problema, no no me duermo temprano, me dan las 2 de la mañana y estoy dando vueltas, este, entonces cuando sí descanso, cuando por alguna razón divina caigo antes de las 12 de la noche, n'hombre, al otro día yo a las 7 soy una campanita tintineando por toda la casa, y me arreglo y que si ya me enchino las pestañas y que si me pongo las chapitas, o sea, ya hasta el tenis que me pongo ya le combina, ya no me pongo yo tengo unas chanclas Crocs, chanclas, no, no pantuflas chanclas, chanclas, este, que esas son las que uso diario en la casa.
Claro. Sí. Ajá. Sí.
Que son mejor que mis patas de gallo con las que me baño, que esas son las de depresión. Entonces, este, yo esas son las que traigo porque son cómodas, porque no se ven tan mal y me puedo poner calcetas, o sea, están cómodas, ¿no? Entonces, el día que me siento bien, hasta hasta el me pongo los tenis que le combinan a la ropa.
<laughs> Oye, ¿y tienes algún tipo de de accesorio que para ti sea indispensable, o sea, que cuando te gusta salir, por ejemplo, sabes que lo tienes que llevar, sí, o sí, porque te hace sentir bien contigo misma,o te da algo más de seguridad?
Y ya, me siento espectacular. Sí. Mis pulseras, mis pulseras para la mala vibra. Sí, yo tengo como 12 pulseras. De piedra. Son de cuarzo, diferentes. Haz de cuenta, tengo la de luz de luna, la de Moonlight, esa es, este, piedra de luna. Miento, es piedra de Luna. Esa es una piedra que te em, libera de las malas vibras. Entonces, haz de cuenta, que esa pulsera, hijos y se me ha roto 20,000 veces, y la he tenido que reponer otras 20,000 veces. Entonces, este, esas no me la quito con nada. También mi mi pulsera de ojo de tigre, que también es para la mala vibra. La verdad, la mayoría de las que uso es para la mala vibra. Y tengo una rosada que de cuarzo rosado, que esa es para que lo que salga de ti también salga lo mejor de ti, ¿sí me explico? Y tengo una de cuarzo morado que es, este, es la amatista. Sí, es la amatista, que esa transmuta, que hasta lo ma o sea, que todo lo bueno, que todo lo malo se convierte en bueno, y que todo lo malo que salga de ti se convierte en bueno. Esas también me gustan. Yo me cuelgo, te juro, como 10, 8 pulseras.
Pulceras. ¿Y cómo son esas pulseras? Ujú. Ajá.
Todas tienen un significado, y me encantan, me encantan, y me siento muy segura cuando me las pongo. O sea, llámalo fetichismo, llámalo como quieras, pero yo, cuando me las pongo, me siento tranquila.
Sáquenme de ahí nata. No, pues está bien. Si funciona para ti, entonces eso es suficiente, ¿sabes? Y yo creo que el tema que hablas de los cuarzos, pues sí puede ser muy bonito, ¿no? Me imagino que lo puedes combinar con prácticamente cualquier cosa, ¿no?
Sí. Sí, lo puedo combinar con lo que sea. Pero a mí me vale, ¿eh? Yo me las pongo todos, aunque no combinen. O sea, yo tengo que traer mis 12 pulseras. Eso significa que voy protegida. No me importa si combinan o no.
<laughs> Y, en cuanto a prendas de ropa, ¿tienes alguna por la que siempre tengas debilidad por comprar? No sé, luego hay personas que les gusta mucho comprar muchos tenis o pantalones o algunas chaquetas, no sé cuál sea tu caso o si te ocurre.
Pues los jeans. ¿Qué crees? Que yo soy muy de jeans. Entonces, este, me gustan mucho. ¿Y sabes qué? Que desgraciadamente ahora ya no son de la misma calidad de antes. Yo me acuerdo que antes me compraba unos Levi's y me duraban años y me los ponía casi del diario. Esos pantalones se paraban solos, literal. Y no les pasaba nada. Ahorita los compro, no los uso tan seguido, pues obviamente cuando estaba en oficina, ¿qué te gusta? Los usaba nada más los viernes, por por así decir y obvio tengo 3, 4 pares, no eran todos los viernes, se rompen. La misma marca, se rompen. Entonces, la verdad
Claro. <chuckles> Sí. Y eso que trabajas en casa, ¿no? Está raro.
No, no, no, no. Pero también cuando trabajaba en oficina, se me rompen. Tienen como 10 años que ya son de malísima calidad. Entonces, eh, cada que hay ofertas, ahorita que fue El Buen Fin o que vienen las ventas nocturnas o los las Noches Palacio, yo me voy la mezclilla. Yo le tengo un amor a la mezclilla impresionante. Entonces, o son los pantalones, y las chamarras ya me calmé. Ya me calmé, porque, eh, siempre me gusta tener una buena chamarra de mezclilla. ¿Y qué crees? Hace 2 años encontré una chamarra idéntica a la que yo usaba en la universidad. Idéntica, el mismo modelo. Pues, es que le tenía el el modelo era de decía los noventa. Es una camisa grande es una chamarra grande, no es de estas chiquitas, eh, ceñidas al cuerpo. No. Es grande, eh, las mangas te quedan como un poquito anchas, eh, y vaya, es talla media sí, es muy relajado, las chamarras de los noventas eran muy relajadas y y la o sea, me llega un poquito abajo de la cadera entonces yo la amo y me la pongo y me da una, no sé si también pues la hace 2 años cump el año pasado cumplí 50. entonces no sé si tiene que ver con esa nostalgia de la juventud. Pero yo soy feliz cuando me pongo esa chamarra, me recuerdo muchísimo cuando iba en la universidad, me da mucha nostalgia de esa época.
Mm. Claro. <chuckles> Ajá. ¿Cómo era? Ajá. Mm. Del los de corte relajado, ¿no? Así les llaman, creo. Sí. ¿Y solamente es el corte o tiene algún otro grabado o algo que te haga como que vivir esa época?
No, solamente solamente es el corte, es el modelo de la chamarra porque no dice nada. O sea, es Levi's. No dice nada, pero es exactamente igual a la que yo tenía en la universidad, la cual perdí. Entonces, este, me obviamente es más grande porque no soy la misma talla de hace 26 años, o más. Porque esa chamarra yo creo que la dejé de usar a los 25 años, y este y es que de ahí me fui a vivir a Tabasco. Entonces allá no la ocupaba, para nada. Entonces, ya no supe dónde quedó, no sé si mi hermano me la quitó, porque luego mi hermano se ponía mi ropa. Entonces no sé si mi hermano me la quitó y se la llevó a la uni a la universidad o se la llevó mi hermana, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero me quedé sin ella y ahora que la encontré, ay, no sabes qué feliz fui.
Mm. Sí. No, claro. También el clima luego no ayuda. <laughs> Pues es probable que ajá. Dime.
Y y qué crees, ca Perdón, y me acabo de comprar otra, eh, que fui a devolver un pantalón que no me había quedado. Otra, pero ahora de estas de imitación piel de Levi's, que también tuve una muy parecida cuando estaba joven y la vi, dije no, no, no, no. Aquí esto va algo me quiere decir. Algo me quiere decir. Y me la compré.
<chuckles> <chuckles> Oye, y en cuanto al tema de la imitación piel, ¿cómo ves ese tipo de chamarras? ¿Siguen siendo de buena calidad o si hay que tenerlas con mucho cuidado?
No, ¿qué crees? el problema no es tanto la calidad, el problema es donde las guardas. Yo ya me di cuenta, o sea, yo vivo en Ciudad de México, donde supuestamente es un poquito más seco, pues hay mucha humedad. Fíjate que he te he tenido zapatos, ahorita acabo de sacar unas botas que siempre me pongo, pero la obviamente las tuve guardadas todo el año, siempre las saco por ahí de octubre, noviembre, y apenas las saqué, este fin de semana, y ya esta parte de son botas a a a las rodillas, como que la parte de atrás, este, de la costura, de estar, este, guardada. Ya se des descarapeló. Entonces, yo creo que tiene que, mm, más que ver con el cuidado que tienes y me choca, porque yo tengo un deshumidificador y no lo he ocupado. Entonces ya, de hecho este fin de semana que viene ya lo voy a meter a los closets para sacarles un poco la la la humedad y los voy a tener que estar voy a tener que estar poniendo el deshumidificador unas
Ajá. Sí. Ujú.
Unas 2, 3 veces al mes para no tener problemas.
Sí, claro. Igual venden creo que unas bolsitas como de sílica, ¿no? Que eso puede funcionar también para ponérselas.
Mm. Sí. Sí, sí, sí, de hecho me regalaron varias para la chamarra y se las puse en la bolsa, pero no son suficientes, o sea, sí le tienes que meter el el deshumidificador, porque sí es un parote, uno no lo cree, pero luego ves la cantidad de agua que sale y es impresionante.
Sí, luego uno no es consciente y que cuando son lugares oscuros o donde uno piensa que está todo seguro, realmente puede estar todo el el problema de humedad creándose, ¿no?, oye, y por ejemplo, ¿tú tienes algún tipo de prenda que ocupes, mm, ¿cómo decirlo?, cuando quieres ser formal, cuando quieres ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y que tú digas: "Ah, mira, este conjunto me va bien para verme formal, para que tenga una buena impresión", por ejemplo.
Ujú. Así es. Sí, tengo un saco que amo. Eh, es que tengo prendas así como muy, muy clásicas. Es lo que siempre me es con lo que me quedo. Cuando es ropa de moda, la verdad, al fin y al cabo, le dicen fast fashion, se tira, ¿no?, pero sí, me he llegado a comprar prendas de ropa que son clásicas. Entonces, tengo un saco, yo creo que ese sí debe de tener unos 7 o, no hombre, más. Ya debe de tener unos 6, 7 años que lo compré, 7, 8, no no no recuerdo bien. Y fíjate que ese trajecito es clásico, eh, ese ese saco es azul marino, es superbonito, es tipo Chanel.
Sí. Claro. Ah, muy bien. Sí, me imagino.
Pero es muy clásico, o sea, no tiene esta tela tipo Chanel, ni nada, nada más el modelo es tipo Chanel, pero es grueso como de lanita. Y si yo traigo ese saco con una blusa, este, azul cielo, siempre me intento poner un azul cielo abajo, eh, es que dicen que que el color azul es muy bueno para conseguir trabajo, ya ves uno y sus brujerías. Entonces, yo sí, sí, sí, no sí, eh, siempre he conseguido trabajo con ese color. Entonces, siempre me llevo así estas blusitas abajo del del del saco y, pues, con un pantalón. A veces me lo he llevado con mezclillas, a veces me lo he me lo he llevado con pantalón de vestir y se ve muy bien.
Ajá. Para contrastar, ¿no? No está de más, si te ha funcionado adelante, ¿no? <chuckles> Muy bien. Mm.
Se ve muy bien. Entonces a mí me gustan así como cosas clásicas, que no pasen de moda.
Oye, pues muy bien, eh, su suena muy bien ese conjunto que me comentas. Y, por ejemplo, para ese tipo de ropa clásica, eh, o que es hasta cierto punto temporal, ¿tú crees que hay que invertir algo de dinero en alguna prenda que sea de cierta calidad, o solamente con tener buen ojo?
Con eso soy feliz. Sí. Eh, yo creo que le puedes hacer a los 2.
Sí.
A los 2, porque a veces encuentras unas joyas en el fast fashion que te pueden servir por muchos años. Pero, también si en algún momento tienes la posibilidad de irte e invertirle a un buen saco de una buena marca, hazlo, porque pues te va a durar miles de años, ¿no?, y cómpratelo una talla más grande porque uno nunca sabe cuándo engordar.
Sí, totalmente. <chuckles> Por cualquier cosa. Oye, pues muchas gracias por esta plática, la verdad me pareció muy interesante y gracias por contarme la ropa que has utilizado en estos años.
Por cual No hombre, gracias a ti. Un placer.
Hasta luego.